Tính ra là đúng rồi đó bạn, bạn thấy quan ngại như vậy cũng là một cái bước rất là tốt để bạn, à, gọi là, hả, nhận ra cái vấn đề rồi. Nói chung là bạn cũng biết chứ không phải không biết đâu, đúng hông? Tuy nhiên thì bạn chưa có những cái cách, cũng như cái hướng để mà giải quyết được cái vấn đề mà như vậy thôi. Mà thật ra á nha, ừm, mình còn thắc mắc một cái nữa, cái này nó cũng rất là quan trọng á, đó là á, bạn có để ý á, cái khoảnh khắc mà bạn bấm nút nút mua á, bạn đi săn sale bạn mua, thì bạn cảm thấy như thế nào hông? Kiểu, cái lúc đó đó là bạn đang cảm thấy, ờ, đang rất là mệt mỏi sau giờ làm việc? Hay là bạn đang thấy cô đơn, chán nản quá nên là bạn bạn bấm mua thôi? Hay là, ừm, bạn thấy rất là vui khi mà bạn bấm mua, rồi, à, cái cảm giác đó nó có kéo dài hay không? Cái lúc mà bạn bấm mua xong á.
<laughs> Ừm. Ừm, cái lúc mà mình bấm mua là mình vui lắm bạn ạ. Kiểu, mình thấy rằng là, ồ, ôi, cái món này hôm nay nó sale rẻ rẻ quá trời rẻ, thế là mình mua liền. Xong rồi, kiểu, cái cái bộ quần áo này đẹp quá trời đẹp nên mình mua liền, mình mặc lên chắc là hợp đó này, nhưng mà, kiểu, nha, kiểu, mình chỉ cần mua xong á, kiểu, một vài phút sau mình đã thấy hối hận rồi. Ờ, tự nhiên lúc ấy mình mới có thời gian để mà mình ngồi đọc những cái review nè, xong tự nhiên lại thấy có người chê, thế là, kiểu, mình thấy là chết rồi, không biết là mình mua mặc có hợp không ta? Đó, tức là, kiểu, cái lúc mà đọc xong cái review chê phát là thấy hối hận liền. <laughs>
Trời ơi! <laughs> Mình hiểu. Ừ. Ừm, mình hiểu, mình hiểu, tính ra thì bạn cũng, à, gọi là, có một cái sự, gọi là, hả, cảm thấy tội lỗi rất là nhanh, đúng hông? Rất hối hận, rất là nhanh chứ không phải là lâu. Ờ, tuy nhiên là vầy nè, mình á, thì mình cũng nắm cái vấn đề này rồi, và mình cũng nói thật với bạn luôn là á, ừm, nó có thể xử lý được hết. Tuy nhiên á, cái vấn đề ở đây là nằm ở cái việc là bạn đang xử lý nó như thế nào? Nó không có hợp lý, cho nên đâm ra là cũng phải cần có thời gian để mà có thể từ từ và thay đổi cái thói quen này nha. Đó, thì cái cảm giác mà bạn thấy tội lỗi á, thì nó sẽ dẫn đến một cái vòng lặp, gọi là, hả, tự trách móc liên tục, à, tiêu cực lắm. Kiểu như là, bạn sẽ bị buồn vì bạn, hả, ừm, mua đồ không cần thiết nè, rồi bạn phải buồn vì bạn mua hết tiền bạn để dành, hông có tiền để dành nữa, rồi bạn bị stress vì cái vấn đề đó. Rồi nhiều khi á, là khi mà bạn stress như vậy rồi bạn mua sắm á, thì nó lại rất là vui, bạn như là bạn nói á, bạn cực kỳ đã luôn, đúng hông? Đó, thì có khi là nó lại là thứ để giải tỏa đi những cái áp lực của cuộc sống, ơ, cái việc bạn hết tiền, rồi bạn giải tỏa xong á, thì cái sự thật là bạn hết tiền là nó vẫn lặp lại mà, đúng hông? Nó đâu có hết đâu, đó, tại vì bạn càng mua thì càng hết tiền thôi, nên là cái vòng lặp nó cứ lặp đi lặp lại mua rồi lại buồn rồi lại vui, rồi cứ vòng vòng như vậy đó. Cho nên bạn phải, là hả, chấp nhận cái việc á, là là mình là đang là cái người đang tìm kiếm những cái, a, niềm vui đến từ cái việc mua xuống một cái mua mua sắm một cách là tức thì, những cái sung sướng rất là, hả, nhanh thôi. Thì bạn phải hiểu được cái vấn đề này và á, bạn bị bộ não bạn đánh lừa một xíu, bạn phải nhận ra được đó, thì từ từ bạn mới dừng cái việc này lại được. Đó, bạn phải hiểu cái điều đó, bạn có hiểu chưa ha?
Ừm. À, sao ta? Ừm. Đấy, đúng rồi, mình đang bị vậy luôn. Ừm. Đã lắm luôn á. <laughs> Ừm. Ờ.

À, có chứ bạn ơi, ơ, cái này á có cách để mà xử lý hết nha. Tại vì bạn biết á, ở cái thời buổi mà quảng cáo cũng như là mua sắm online nó dễ quá như bây giờ, thì rất là nhiều người bị rơi vào cái tình trạng giống y như bạn luôn. Tức là á, ừm, lúc mà mua xong á, thì cảm thấy là tiếc tiền, cảm thấy là mình đã làm cái điều gì đó không đúng, đúng hông? Kiểu như là mua không đáng này nọ, nhưng mà th tới lúc mà, gọi là, có những cái sale xảy ra thì lại tiếp tục săn sale và mua tiếp á. Đó, nhiều người bị như vậy lắm. Bạn yên tâm nha, mình chỉ cho bạn cách để xử lý được hết á. Tuy nhiên thì mình phải hiểu hơn một xíu để mà có thể bốc thuốc được cho bạn chứ, đúng hông? À, thì, ờ, cho mình hỏi chút nha. Đó là á, ừm, hiện tại nè, ờ, ừm, có cái món đồ nào cụ thể mà bạn hay, kiểu như là, cái những cái loại món đồ nào là cụ thể bạn hay mua hông? Kiểu như là bạn thường để mắt tới những cái món đó hơn hông?
Ừm. Có nè, mua liền. Ừm. OK. Ừm, mình là, kiểu, mình là con gái mà. Nên chắc chắn là rất là thích, kiểu, quần áo này, xong rồi mỹ phẩm, rồi, kiểu, hầu như là trong cái giỏ hàng Shopee của mình, ờ, phải đến 80% là những cái đó luôn á. Mà, kiểu, mà quần áo của con gái ấy, thì, kiểu, đâu phải là, kiểu, mua một bộ là xong đâu. Kiểu mua cái mẫu này xong rồi ngày hôm sau là lại, à, thấy rằng là mình đang mua cái quần rồi, thì ngày hôm sau lại phải mua cái áo để mặc với cái quần đó. Xong rồi tự nhiên chán mặc quần áo rồi thì lại mua váy, mua đầm. Thế là, kiểu, nó rất là nhiều những cái thứ đồ mà nó có thể mua khác nhau luôn á. Nên là, kiểu, thường những cái đồ mình mua nó sẽ, kiểu, thường sẽ là là quần áo váy vóc nè. Xong rồi ngoài ra là còn, ờ, mỹ phẩm nữa. Thì, kiểu, ờ, con gái thì, kiểu, mỹ phẩm lên mặt nó rất là nhiều thứ luôn. Mà, kiểu, cái số cái tiền ấy, nó cũng khá là cao chứ nó không phải là rẻ đâu. Nên là, nhiều khi mà mình mua sắm bốc đồng rồi mà mình cũng cảm thấy là hơi, kiểu, xót ví một tí. Nhưng mà, ờ đó, nhưng mà, kiểu, mình còn bị một cái là, kiểu là, à, những cái thứ đó mình có rồi nha. Kiểu, cái đồ, kiểu, son này rồi có rồi, nhưng mà mình vẫn cứ mua thêm. Thế nên là, kiểu là, nó nó rất là không cần thiết ấy, là mình cũng cảm thấy là hơi, a ừm, hơi hối hận luôn.
Ừm. Ừm. À, hiểu, hiểu, ừm. Ừm, mình hiểu rồi. OK. Ôi, trời ơi! Thật sự thì, à, nghe bạn nói á, mình cũng cảm thấy được cái sự hối hận trong bạn nữa. Tuy nhiên á, là hối hận thì hối hận, nhưng mà bạn cũng rất là bị, gọi là, nghiện mua sắm, đúng hông? Bạn, kiểu là, rất là thích thích mua sắm. Đó, ơ, như bạn nói là bạn mua sắm rất là nhiều, bạn mua cái này, mua cái kia, có cái giảm giá gì đó là bạn mua, mua, mua, mua, mua. Cho nên á, ừm, mình hỏi thêm một chút nữa đi. Đó là, ờm, có những cái, ờ, thói quen nào mà, kiểu như mà, bạn chỉ cần gặp cái cái thói quen đó là bạn sẽ đi mua sắm hông? Kiểu như là, ờ, OK, nó giảm giá rồi bạn mua nè, là một nè. Nhưng mà có những cái, kiểu như là, bạn mua để xả stress hay là vui, bởi khi bởi chuyện buồn, chuyện vui gì là bạn, ờ, cũng làm như vậy hông?
Ừm. Ừm, mình nghiện luôn ạ.